هو كان زمان- زي ما قُلت لك- حِتّة اللي هو أنا كنت ب باوصَل لحالة ممكن أبقى مكتئب، ممكن اللي هو أحس إن الناس ف أنا وحيد ل مع نفْسي وبافكّر مع نفْسي أحسن والكلام ده، بس من كُتر الضغوطات والحاجات دي بقيت اللي هو زي ما باقول- باهوِّن على نفْسي شوية، اللي هو إيه، أنت اللي مختار كده، يعني أنت اللي حابب كده، أنت عايز إيه من الآخِر يعني أنا ب ساعات باسأل نفْسي أنت عايز إيه من الآخِر، هل عايز الناس تبقى حواليك وي ويقعدوا يشاركوك وكده، اتفضّل، يعني <chuckles> خُش اتكلّم و واعمل معاهم، <tsk> آجي ألاقي أحس لأ، ال هو لأ، أنا مش عايز فعلًا أتكلّم مع حد، فاهمني؟ فاللي هو بقيت اللي هو إيه، خلاص يعني أنت كده مش وحيد خلّي بالك.
آه. ماشي، جميل. إمم، إمم. حلو أوي. آه. ماشي. إمم، إمم. ماشي، يعني أنت ب ب بت بتاخد الموضوع تدريجي، بت بتحاول ت تشوف حلول مع نفْسك الأول، تحاول تكتشِف نفْسك، يعني ما ما بتاخدش حلول فعليّة بقى ما بتنزِلش مثلًا تختلِط مع ناس لأ، أنت الأول بتحاول تشوف المشكلة فين.
إمم. أيوه، هي دي بداية الحاجة لأن أنا خلاص أصلًا، ما هو أنا لو وصِلت لل ام يعني لما وصِلت للمرحلة دي ما بقاش أصلًا أنا عايز أ أكلّم حد، مش عايز أعمل حاجة، فأنا لازمًا أعمل إيه، استرجاع لنفْسي، لازمًا <chuckles> أعمل كده إيه آآ، من أول وجديد. أمسَح كلّ الحاجات وأبدأ من أول وجديد، فأبدأ أهيّأ نفْسي من الأول إن أنت، يعني إن أنا اللي اخترت كده، أنا اللي عاوز كده، فأنت خلّي بالك، اللي هو إيه
إمم. إمم، إمم. ماشي. أيوه، أيوه. ماشي. جميل، إمم، إمم. وبتعمل كلّ ده برضه وأنت لوحدك، والّا بتحاول بقى تستشير حد مثلًا أو تكلّم شخص أو
لأ وأنا لوحدي برضه، <giggles> لأ، اللي أنا لوحدي اللي هو إيه، ب باهوِّن على نفْسي، ما هو بُصّ، يعني أنا ممكن أقول اللي أنا وصَلت لمرحلة أو وقت مُعيّن، اللي هو خلاص ما حدّش فاهم دماغي غيري، ما حدّش فاهمني إلا أنا، فأنا اللي هاعرَف أتعامل مع نفْسي آآ، أنا لو عايز أتكلّم مع حد هارُوح أتكلّم معاه، عايز أعمل حاجة هارُوح أعملها، مش عايز حِتّة التدخُّلات وحِتّة إن هو أنا أبقى ما م يعني مرتبِط بوقت معيّن اللي أنا أعمل فيه الحاجة دي أو مُعتمِد على شخص معيّن أو الكلام ده، مش باحبها الصراحة. فبس، فمن هنا بقى بدأت اللي أنا أشوف حلول.
آآ لدكتور أو حاجة؟ وأنت لوحدك برضه. <chuckles> جميل. إمم. بالضبط. إمم، إمم، إمم. ماشي. جميل. ماشي. بَعد م بَعد بقى ما ما بتصالح نفْسك وتك تستكشِف نفْسك وتفهَم بقى، تفهَم إن أنت خلاص فهمت نفْسك دلوقتي، بس لسه برضه آآ ما زلت بت بتشعُر بالوحدة، ما هو خلاص أنت عرِفت السبب وعرِفت إن كلّ حاجة، ولكن لسه بت بتحس بنفْس الإحساس ده، صح كده؟
إمم.

ياه! ده موضوع دوَّة بالنسبة لي حرفيًا، حاجة صعبة أوي، آآ، ساعات باحس على فكرة بالوحدة كتير، خصوصًا كده بعد بعد بعد الشغل يعني اللي هو خلاص أنت أنا في الشغل ب باتعامل مع أصدقائي بقى، وأصحابي وناس ومعارف والكلام ده، وآجي أروّح في البيت، ألاقي إن كل دوَّة اختفى، يعني كل ده مش موجود، و لأ أنا عايش مع مع اخواتي ومامتي، بس كل واحد برضه مشغول في حياته، يعني كل واحد بيشتغل، مواعيدنا مختلفة فاهم، مش مش دايمًا بنتقابل مش دايمًا بن آآ، ممكن نبقى قاعدين في بيت واحد بس ما بنشوفش بعض أصلًا، فاهمني.
آه. إمم. ماشي. إمم. هو أنت عايش لوحدك؟ ماشي. إمم، إمم. جميل. آه. آه، ما هو ده بقى السؤال، ده السؤال اللي أنا عايز أسأله لك، هل آآ، معنى الوِحدة هو إن الإنسان يعيش لوحده ويبقى وحيد ومنعزل عن الناس؟ والَّا ممكن الإنسان يبقى عايش وحواليه ناس، بس في نفس الوقت حاسس بالوِحدة؟
إيه هو؟ اهم، أها، ده هنا بقى إحنا كده دخلنا في حتة صعبة أوي. آه، حتة عميقة وحتة اللي هي مش سهلة آآ، عايز أقول لك اللي فعلًا الوِحدة مش حتة اللي أنت تبقى قاعد لوحدك، وإن أنت ما فيش ما لكش ح مالية، يعني مثلًا مش قاعد مع حد في البيت، دي م بالنسبة لي مش وِحدة على فكرة، يعني الوِحدة ممكن تبقى موجودة
أ أ ال العميق بقى، آآ، نخش بقى في الغويط. <laughs> بالضبط. إمم. ماشي. آه. يعني كونك قاعد وحيد ده ما ما م م مش شرط ي ي يرتبط بالوِحدة.
لأ خالص، بالنسبة لي أنا لأ، مش كده، أنت ممكن تبقى قاعد على فكرة وسط لمَّة وسط ناس كتير، بس برضه حاسس ب بالوحدة، حاسس اللي أنت وحيد، حاسس اللي أنت ما فيش حد بيتبادل نفس شعورك، ما حدش بيسألك، فالوحدة بالنسبة لي مش مكان، مش ناس، آآ
آه. ماشي. إمم. جميل، آه. حلو جدًا. آه. بس، نقف هنا بقى كده، أ قُل لي بقى الوِحدة بالنسبة لك إيه؟ هي أنت عمّال تقول لي مش ومش، ومش، أنا عايز أعرف بقى الوِحدة أ اوصفها لي، يعني اوصفها لي بالنسبة لك عاملة إزاي؟
<chuckles> ماشي. <giggles> بُصّ، أنا بالنسبة لي إن آآ، الوحدة هي إن حد ي مش بيسأل فيك، يعني مش بيعبّرك، اللي هو مش عايز مش عارف آآ، ب ما بيسألكش على حاجة تخُصّك أنت، ممكن يبقى أنت موجود مع ناس، وبتتكلّموا بس أنت فين، يعني هو ب مش شايفك، <laughs> أنت بيقعد يتكلّم وخلاص، فحتة اللي هو لأ.
ماشي، جميل. إمم. إمم، ماشي. يعني ما فيش ما فيش دعم مثلًا، أو ما فيش ما فيش حد بيسأل عليك، ما فيش حد بيحسِّسك بإهتمام، ده اللي تقصده؟